Oke, untuk pembagiannya sendiri sebenarnya udah dari awal kita memutuskan untuk, mmm, satu kos bareng gitu ya jadi supaya adil nih bahkan, udah detail banget tuh pembagiannya kayak, air tuh sebulan kira-kira berapa ya, jadi intinya mungkin, eee, dari aku Rp250.000, dia Rp250.000 gitu ya, jadi Rp500.000 untuk bersama-sama. A apalagi untuk hal-hal yang beli online tadi ya, itu kan ibaratnya kita perlu peralatan rumah gitu ya, atau, eee, bahan-bahan itu belinya online, ya itu tadi, udah ada loh uangnya ini untuk bareng-bareng, tapi kenapa dia akhirnya pakai paylater, sedangkan paylater sendiri kan kalau telat kan ada bunganya ya dan itu semakin lama semakin tinggi, tapi dia tetap ngeyel gitu, tetap enggak mau, tetap pakai paylater, jadi sulit sih.
Oke. Ya. Betul. Oke nah, kalau begitu kamu pernah sempat bicarakan gak dengan teman kamu ini, alasan kenapa sih dia itu lebih suka menggunakan paylater dibandingkan menggunakan uang kas yang, eee, fisiknya itu sebenarnya udah ada gitu kenapa? Pernah gak?
Pernah nih kebetulan jadi bentuk uang kas ya, kita sebut itu kas, itu memang sengaja dalam bentuk, eee, tunai gitu ya jadi, eee, uang langsung dan emang ada dompetnya sendiri gitu, nah salah satu alasan dia kenapa milih paylater karena dia tuh males gitu loh Kak, kalau misalnya harus, ngisi-ngisi ke saldo e-wallet lah, segala macam sedangkan kalau paylater udah tinggal bayar, enggak perlu apa ya mikirin, mmm, isinya gitu ya, eee, uangnya itu seberapa jadi benar-benar dia tuh enggak mikir juga kalau ternyata ada bunga yang dia pikir adalah kemudahannya sih, jadi, hal itu sih sebenarnya hal simpel tapi dia rasa itu ribet gitu, itu sih alasan dia lebih pa eee, milih pakai paylater.
Oke. Oh, mikir. Mhm.